Das Problem bei mir ist, glaube ich, eher ich war früher, äh, eigentlich sehr sp was heißt eigentlich spo also ich war sehr sportlich, ich bin auch Marathon gelaufen, bin immer ins Fitnessstudio gegangen, habe neue Sportarten ausprobiert und das ist jetzt so komplett also der Stuhl ist nicht mal angesägt, der ist so komplett in sich zusammengefallen, also das mache ich halt gar nicht mehr und diese körperliche ja, diese Gesundheit, die die die merke ich halt das ist so für mich der größte das größte Manko an dieser ganzen Sache, aber ich habe auch also ich rede mir selber ein, dass ich nicht die Zeit habe oder, dass ich mir nicht die Zeit nehmen kann, weil ich halt die Zeit brauche für die Arbeit und so kommt aber vielleicht nur frage ich mich auch manchmal, vielleicht wäre es ja gut, wenn ich Sport machen würde, vielleicht wäre ich ’n bisschen ausgeglichener und dann würde die Arbeit auch besser laufen. Das ist natürlich manchmal so, <chuckles> äh, wo ich mir nicht sicher bin.
Oh, wow. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja. Ist es denn so, also, ne, sagst du vielleicht vielleicht wärst du 'n bisschen ausgeglichener und dann würde die Arbeit besser laufen, also, woran oder merkst du, dass du unausgeglichen bist? Bist du irgendwie dann in 'ner schlechten Stimmung und verpasst irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Abschlüsse fürs Start-up, weil du irgendwie nicht in 'ner guten Stimmung bist oder kannst du das noch ’n bisschen genauer erläutern?
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich merke jetzt über das Jahr also, man wird halt immer irritierter, weil, ne, nicht nur, dass dass dass nicht nur, dass die Arbeit dann natürlich Schlaf wegnimmt, natürlich das Kind auch noch, aber es ist dann zum Beispiel irgendwie, dann arbeite ich halt um 0:00, dann habe ich meine Frau und die Kleine auf der Babycam im Blick, aber dann sehe ich halt auch irgendwie: „Okay, jetzt wird sie unruhig”, dann rennst du irgendwie rüber, versuchst halt dann auch irgendwie dem Kind noch zu helfen, und, ähm, und dann und ich merke schon, dass ich eigentlich den Tag also, früher war's vielleicht nur so die erste 1/2 Stunde war ich irritiert, jetzt ist es so die 1. Stunde am Tag, äh, bin ich irritiert und jetzt ist es so den 1/2 Tag bin ich irri also, so emotional irritiert und das hilft mir natürlich auch nicht, weil wir natürlich auch so Sales-Pitches machen. Wir machen Demos, wo wir unser Produkt zeigen und da musst du natürlich also wäre es idealer, wenn du entspannt bist, als wenn du jetzt irgendwie gestresst bist und dann dem Kunden versuchst, was zu verkaufen. <chuckles> Ja.
Ja. Ja. Okay. Mhm. Ja, das ist natür <chuckles> das stimmt natürlich. Ja. Ja, okay. Dann jetzt noch mal zu dem Sportthema. Also, wenn du sagst, so, hey, Sport hat dir eigentlich immer zum Ausgleich geholfen, was gäbe es denn für Möglichkeiten, ne, ich meine, du musst ja auch nicht unbedingt weit weg in in 'n Gym fahren. Gäbe es so was, dass du dir doch sagen könntest: „Hey, und wenn ich 10 Minuten Hanteltraining mache am Tag, ne, und mich da einmal für 10 Minuten auspowern”, dass du so was integrierst?
Mhm. Ja.